Iya pastinya jadi bersemangat bahkan waktu SD itu kan ini ya hari Minggu doang ya enggak ker eee, ke sekolah gitu.
Mhm mhm.
Nah aku itu kayak, sampai semangatnya banget itu aku kayak nyusun lagi untuk buku hari Senin, tapi aku tetap ke sekolah waktu hari Minggu sampai saking semangatnya waktu itu gitu. Terus dibilang <laughs> karena semangat itu gitu, mungkin karena ini ya terlalu dibilang terlalu kecil kali ya waktu itu masih kelas 1 SD memang gitu.
Mhm. Wah ngapain? <laughs> Heeh heeh. Heeh, tetap semangat Minggu berangkat sekolah orang tuanya nggak tanya kamu ngapain? <laughs>
Iya terus, <chuckles> iya makanya terus, bangun-bangun pagi-pagi terus diketawain kayak, "Kakak mau kemana? Kan hari Minggu sekarang." Gitu kata orang tua.
Mhm mhm, iya terus habis itu mau belajar aku mau ke sekolah gitu kah?
Iya, <laughs> nih kesambet apa sih anak ini gitu. <laughs>
<laughs> Wah ya a apa ya, eee, orang tua sempat cerita nggak meskipun udah gede kamu dulu itu, eee, males belajar atau sempat ini ya eee, tidak termotivasi kemudian setelah, eee, ada guru yang ngasih tahu ini nih kamu tiba-tiba jadi orang yang anak yang, eee, pengen belajar melulu nih kayak gitu, ada nggak cerita kayak gitu?
Dulu i eee, paling yang diulang-ulang tuh kayak ini sih kayak ketika aku sengaja tidur waktu mau ini, mau ke MBA gitu <laughs> paling dibilang kayak tiba-tiba nggak denger tiba-tiba ada aja alasannya kayak gitu-gitu sih. <chuckles>
Heeh. Oh ya mau berangkat, ngaji heeh heeh heeh terus terus terus. <chuckles> <laughs> Iya tapi habis itu yang, eee, ke MBA-nya itu, berhenti atau lanjut akhirnya?
Akhirnya lanjut, tapi ya itu ya tetap kayak, ogah-ogahan karena balik lagi emang, aku ini tergan sebenarnya ya, guru itu termasuk ini sih gimana cara dia ngajar itu termasuk kayak gimana aku nangkapnya jadinya gitu.
Lanjut. Heeh, buruknya ya? Mhm mhm mhm, bener bener banget.
Karena yang guru SD aku itu, dengan dia ngajarin kayak gitu aku nggak pernah belajar di, rumah lagi.
Mhm. Duk di mana? Di sekolah atau di tempat gurunya?
Eee, maksudnya kayak udah selesai nih kita e aku belajar gitu dari guru SD ini, nah di rumah aku nggak ada ngulang lagi tapi aku masih tetap ingat apa yang dia bilang di sekolah gitu.
Udah ngerti ya? Mhm mhm mhm. Ingat. Oh iya berarti, bener karena Kakak ini ya tipe visual jadi begitu dikasih, pembelajaran dengan visualisasi seperti itu dengan alat peraga, lebih, apa namanya nempel gitu di otak ya nggak, kan lebih apa inget terus lebih apa ya, eee, lebih paham istilahnya kayak gitu.
Iya bener.